Ah, alam mo ba napapansin ko lately 'no, ah, kapag naiinip ako sa bahay, ah, sabihin nating nababagot ako, ang nangyayari pupunta ako sa kusina, kukuhanin ko yung mga pinamili ko na, ah, sabihin natin gantio, ang mga pinamili ko yung sabihin nating, ah, mga chichirya gan'yan na may matamis, may maasim, may maalat gan'yan. Eh, ako kasi talaga mahilig ako sa parang maasim gan'yan. Eh, 'di ayun nga kumbaga lately lang naramdaman ko yung parang sobrang naiinip ako kasi, ah, o siguro na-stress nga lang din ako 'no. Kasi meron akong kasing hinihintay na, ah, sabihin nating, ah, anong tawag dito yung sagot dun sa pagkaka-apply ko gan'yan, eh, ang tagal-tagal kasi. Kumbaga ang alam ko sabi nung mga nakasama ko, ah, magre-reply lang 'yon in 3 days, di ba. Eh, kaso parang naka-one week na, siguro bagsak na yata ako dun. Pero but anyway, ah, siguro, ah, hindi talaga siya para sa'kin. Pero ayun nga, ah, lately nararamdaman ko yung pagka-stress ko, yung nababagot ako. Kaya ang nangyayari yung mga pinamili ko kahit iba-iba yung, ah, lasa niya, alam mo 'yon yung parang pinagsasama ko siya tapos kinakain ko parang mini-mix ko siya ng ayun paulit-ulit hanggang sa maubos na tapos parang hindi pa rin talaga ako busog parang hindi ko pa rin talaga nalasahan yung mga kinakain ko. Kasi sa totoo lang, ah, ni-let go ko na kasi yung full-time job ko, eh, naghahanap ako ng part-time kasi siyempre, ah, yung isang part-time ko naman hindi talaga ako sure kung magiging permanente sa akin 'yon. Kaya ayun kumbaga naghihintay ako, parang nahihirapan lang ako parang ang sakit pala pag, ah, nalaman mong, ah, baka bagsak na nga ako or hindi ako nakapasa, di ba. Pero maghihinntay pa rin ako kahit papano. Pero ayun nga, ah, nahihirapan lang ako na na kakahintay ko, nababagot ako tapos kain ako nang kain kung ano na lang 'yong makita ko halos yung mga pinamili kong budget para sa mga anak ko nga 'yon, eh, eh nakakain ko pa. Ah, sa tingin mo paano ko kaya mababawasan yung pag-snack ko kapag nababagot ako? Kasi gano'n yung ano ko, eh, parang nagiging routine ko ngayon, simula nung nag-apply ako na wala pa talagang ano, ah, response sa mga inapplyan ko.
Hmm okey ayun naiintindihan ko na, ayun, parang pinoproblema mo yung pagi-stress eating, ayun. Parang stress eating na ba yun? Or talagang 'pag ba ano lang nabo-boring ka lang?
Mm. Parang Ah, sa tingin ko, ah, siguro nabo-boring ako ngayon at may hinihintay nga kasi ako, eh kaso wala pa 1 week na parang nai-stress na talaga din ako eh.
Okey. So, kailan ka ba madalas mag-snack, dahil ba sa pagkabagot o or dahil lang sa emosyon mo yung ganun?
Actually, siguro parehas din eh. Kasi minsan alam mo 'yong 'pag ano, 'pag nalalaman kung parang sabihin na nating 'yong sa pag-a-apply ko na nabagsak ako, hindi ako nakapasa, ayun parang gusto kong kumain para makalimutan ko 'yon, tapos, ah, eh di ayun parang nai-stress na talaga siya, so ayun nga.
Hmm okey. Ano kadalasang snack ba ang kinakain mo kapag nababagot ka?
Ayun nga chichirya, pinaghahalo ko yung matamis, maasim tsaka maalat. Parang pero parang sa tingin ko naman masarap naman yun tsaka naubos ko nga eh.
Gano'n, mm. Parang hindi pala healthy ang kinakain mo 'no, ayun mas
<chuckles> Oo, kaya nga ayoko ma-stress.
Mas gutom ka ba o talagang dahil lang sa pagkabagot?
Ah, siguro sa pagkabagot, kasi nga, ah, alam mo 'yon yung parang feeling ko, kailangan ko na talaga magkaroon ng trabaho pero wala pang response, hindi ko pa alam ang gagawin ko, kaya, ah, sige kakain na lang ako habang naghihintay sa mga response ng mga client ko, gan'yan.
Hmm. Ano ba ang karaniwang ginagawa mo kapag nabo-bored ka? Puwera sa pag-ano, ha, pagkain ng ano ayon, ano ba yung ibang ginagawa? Mm.
<chuckles> Ah, sa pagkain. Ah, siguro ano, lalabas ako ng bahay gan'yan, kasama ko yung anak ko. Pero alam mo ba pagkain pa rin 'yon, eh, kumbaga may makita akong naglalako ng ano, ng mga kwek-kwek gan'yan, pagkain pa rin 'no, ayun bibili ako gan'yan. Gano'n pa rin pagkain pa rin talaga, eh, hindi ko maiwasan talaga, eh. Kaya ang laki-laki ko na ngayon.
Mm. Talaga ba? Ayun. Siguro ano, palitan mo ng simpleng gawain o aktiba aktibidad, ayun. Para gawin mo siyang distraction kaysa ano yung pa para nababagot ka kakain ka. Um, try mong maglakad-lakad saka more fluid siguro saka maghanap ka ng puwede mong gawing hobby.
Mm.
Ayun. Para alam mo yun, hindi para ano, ah, sabi mo nga, eh, medyo tumataba ka ba? Ayun, maghanap ka ng hobby mo na something sporty, ayun.
Mm. Oo. Ah, yung pag-e-ehersisyo, walking, 'di ba, nakakatamad kasing gawin. Pero siyempre gagawin ko din talaga yun, 'di ba, kasi tulong nga yun para kahit papaano, ah, ma-relax ako. Para ha habang naghihintay ako, eh, may mapapala yung katawan ko, 'di ba? Kumbaga, magigising ako at magiging aktibo, ganyan, energetic, 'di ba? Pero sa ah, ano pa ba? Sa tingin mo, ah, dapat na ba akong mamili din ng mga snacks kasi sila talaga yung pinag-aanuhan ko, eh, pinag, ah, lalabasan ko ng sama ng loob ko 'pag nakikita ko talaga sila, eh. Yung mga snacks ba sa nasa kusina. Alam mo 'pag naiinip ako talagang kumukuha talaga ako ng mga snacks. Though na sasabihin ng, ah, anak ko, "Mommy, akin 'yan. Wag mong pakialaman 'yan." Eh, kaso wala na. No choice ako, kukukuhanin ko din talaga. Kaya ayun, nagagalit siya. Pero ayun nga, 'di ba? Meron pa bang paraan para kahit papa'no bawasan ko or 'wag na lang 'wag na lang din talaga ako bumili?
Mm. Mm. <laughs> Um, siguro, ah, try mo ayusin 'yung kapaligiran niyo. Bawasan ang ano, madaling, ah, maabot na snacks. Siguro itago mo siya sa hindi mo agad nakikita. Ayon, tapos, um, maghanda ka ng mas malusog na ano snacks, 'di ba. O kaya, um, try mo 'yung mga mga 'yung pi pinritong, um, kamote o kaya, saging, ayun, kaysa sa chichirya. Mm.
Mm. Oo. Sabagay may tama may ano ka, kumbaga tama 'yung sinabi mo 'no. Ah, sabihin na nating magluluto ako ng kamote cue or banana cue, 'di ba. Okey din naman, ah, kumbaga sige ma ah, siguro gano'n talaga 'yung gagawin ko 'no kahit na sabihing kailangan din talaga ng effort. Pero, ah, ayun kumbaga puwede din naman, puwede rin siguro 'yung ano 'no, 'yung mga carrots or mga prutas na lang na hindi niluluto, 'di ba. Kahit papaano healthy din siya, 'no.
Oo, tama. Ah, a try mo rin na prutas. Instead na chichirya prutas ang gawin mong snack.
Mm. Oo.
Oh, di ba? Ano pa, healthy pa. Mm, di ba? Health
Oo. Ano oo. Alam mo, tama ka dun.
Tapos gamitin mo ang mind mindful eating. Huminto ka, alamin kung gutom ka talaga, tapos magtakda ka ng oras para mag-snack. Hindi yung parang, "Ay, nabo-bored ako kakain ako." tapos, "Ay, nagugutom ako." yung yung parang konting ibot, eh
Kain. <chuckles>
kakain ulit. Oo, di ba? Mas maganda kasi mm.
Mm, ganyan nga.
Mas maganda kasi kung magplano ka ng regular na pagkain at magbaon ng pre-portion na snack para kontrolin ang dami, ayun. Siguro ang gawin mo ay magkaroon ka ng healthy diet na ano, routine.
Mm.
Kaya mo? Kaya mo ba 'yon gawin?
Mhm, siyempre kakayanin ko kasi siye para din naman sa'kin 'yon 'no, at ah, meron ka pa bang idadagdag sa mga gan'yan pagda-diet, ah, yung sinasabi mong healthy routine?
Mm, sa at iwasan mahilig ka ba sa sweet, hindi naman?
Hindi naman.
Ah, ma o mas okey 'yon, mas okey 'yon pero bawasan mo yung ano, ah, chichirya. Nag-so-softdrinks ka pa ba ka pa ba kapag nag-chichir chichirya ka?
Oo, minsan talaga soft drinks.
Gano'n. Alam mo kasi ang ano niya ang matatamaan diyan yung kidney mo at pwede kang magkaroon ng UTI. Mahina ka ba sa tubig?
Mm. Oo, totoo tama ka mahina ako sa tubig lalo 'pag malamig, hindi talaga ako iinom ng tubig.
Oh,. Ayun baka ma ano yung ano, magkaroon ka ng ano 'yon, tama sa ano 'yon, sa uric acid, di ba? So, dapat maging mindful ka sa mga kinakain mo lahat at ang hilig-hilig mo pa naman sa chichirya at sa soft drinks. Dapat more water ka talaga. Ayun. Kasi kapag mahilig ka sa mga gan'yan akala akala mo lang, eh, sa sweet lang nakukuha ang diabetes hindi, puwede rin diyan sa soft drinks, ayun.
Mm. Oo. Mm, hmm. Oo ay, naku Diyos ko ngayon ko lang pala nalaman yung gano'n 'no, na sa soft drinks din pala nakukuha pero, ah, sabagay tama ka nga 'no, ah, talagang dapat kailangan talaga yung tubig marami 'no. Ah, actually marami talagang nagsasabi din sa'kin na, ah, iwasan ko na yung mga softdrinks gan'yan. Pero parang ngayon talaga lang ako'y nagising kasi sinabi mo yung, ah, magiging kahihinatnan 'pag talagang hindi ako, ah, uminom ng tubig 'no. Pero kasi ang nangyayari 'pag nababagot lang talaga ako nag ah, nagkakagano'n, ah, kumbaga sabihin nating nababagot ako ng one month, talagang one-month talaga ako maggagano'n.
Mm. Gano'n? Parang one one-month chichirya at softdrinks ang ano mo talaga. Parang
Pang merienda, oo.
Grabe naman 'yun. Kailangan mo kailangan mong mag-ano, mag maghanap ng alternative na snacks. Huwag ng chichirya at softdrinks. Kasi kawawa naman ang katawan mo. Ayun, kawaw maawa ka sa katawan mo. Sa sa panlabas akala mo ok ka, akala mo healthy ka. Pero sa loob niyan, baka may mga tama na ang kidney mo. Ayun. Mm.
Mm. Hala. Hala, ano ba 'yan. Buti na lang nakausap kita.
Siguro Mm.
Oo, at saka naliwanagan ako ngayon. Parang natakot naman tuloy ako na parang ayoko nang makaramdam ng pagkabagot. Kasi talaga 'pag nababagot ako, gano'n talaga nangyayari sa 'kin na lahat ng snack ay nakakain ko nga. Tapos bibili pa ako ng softdrinks. Kasi feeling ko, ah, ah, talagang matches sila, eh. Kaya, ayun, kumbaga nangyayari gano'n. Tapos 'yong an 'yong mga anak ko napapasali na rin na kumain. Pero alam mo, salamat talaga at kahit papaano, ah, may idea ako na dapat pala iwasan ko 'yong mga pagkain na gano'n. Eh, 'yon pa naman talaga 'yong masarap sa akin. Pero ngayon gagawin ko na talaga 'yong sinabi mo sa 'kin, 'yong mga suhestiyon mo. Kasi nga natatakot ako. Salamat, ah.
Salamat din sa pag-share ng inyong problema. Sana nakatulong ako sa 'yo.
Sige, paalam.
Paalam.